Auf der Arbeit trifft man relativ häufig zum Beispiel auf Konflikte, die aus Emotionen heraus entstehen. Und ein Mentor kann helfen, diese diese Konflikte für sich selbst aufzulösen. Hast du bereits Erfahrung mit einem Mentor gemacht und wenn ja, wie wirkt sich für dich ein Mentoren-Verhältnis aus?
Mhm. Mhm. Ja, also ist 'n super interessantes Thema, weil, ähm, ich persönlich natürlich auch finde, dass, ähm, Mentoren extrem wichtig sind, ja? Das sind also für mich in in meinem Kopf sind das so Leute, die, äh, 'ne äh, 'ne gewisse Berufserfahrung mitbringen über vielleicht sogar schon 'n paar Dekaden und, äh, die halt einem so wirklich, äh, äh, sowohl im positiven Sinne als auch im negati also nicht im negativen Sinne helfen können, aber sage ich mal, die sowohl die vor genau, ne, also die sowohl die die Vorteile als auch die Nachteile, ähm, ansprechen können. Und tatsächlich, ähm, habe ich auch die Erfahrung machen dürfen, ähm, 'n Mentor zu finden. Zwar schon, sage ich mal, in rela nicht im fortgeschrittenen Alter. Okay, das hört sich jetzt n' bisschen heavy an, aber sage ich mal, in meinen Mitt-30ern zwar erst. Manche Leute finden Mentoren vielleicht 'n bisschen früher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich habe die Erfahrung machen dürfen und das hat wirklich, äh, sich sehr positiv auf mich ausgewirkt. Ja.
Mhm. In Konfliktsituationen, ne? Mhm, ja. Ja. <laughs> Ja. Ja. Wie hast du diesen Mentor gefunden?
Ähm, tatsächlich über 'n Angestelltenverhältnis damals. Also, ich habe, ähm, äh, in 'ner neuen Firma angefangen zu arbeiten und, ähm, diese Person war eigentlich ursprünglich mein Recruiter und gleichzeitig dann auch mein Manager. Und, ähm, wir haben uns so gut verstanden und hatten so 'ne tolle Chemie miteinander, dass er sich irgendwann so zu meinem Mentor entwickelt hat und ich dann halt wirklich ganz viele so Business-Fragen gestellt habe. Dann hat sich so das Arbeitsverhältnis hatte sich leider nach, äh, relativ kurzer Zeit aufgelöst. Nicht, weil wir irgendwie nicht mehr miteinander zurechtgekommen sind, sondern einfach, weil die Firma quasi, ne, Entlassungen durchgeführt hat. Genau, und dann waren wir halt alle so nach dem Motto: „Weg vom Fenster.“ Und, ähm, ich habe dann wirklich jahrelang mit ihm trotzdem noch guten Kontakt gehalten und zusammengearbeitet und wir sind bis heute noch sehr gut befreundet.
Ja. Ah, okay. Mhm, mhm. Ja, ja. Ja. Umorganisation irgendwas, ne? Ja, ja. Ja. Kannst du vielleicht eine Anekdote oder eine Situation beschreiben in, äh die dieses Verhältnis vielleicht 'n bisschen griffiger oder sichtbarer macht?
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben ähm, er war mein mein, äh, Recruiter und gleichzeitig mein Manager, ähm, und ich habe damals in 'ner vertrieblichen Anstellung gearbeitet und habe selber auch schon sehr viel Berufserfahrung mitgebracht. Er hatte aber noch so 'n bisschen, zum Beispiel das äh, diese Recruitment-Erfahrung obendrauf und natürlich auch die die, äh, Management-Erfahrung. Und er hat mir halt wirklich noch mal beigebracht, zum Beispiel wie man sich wie man 'n Unternehmen aufbaut. Wie man 'n Unternehmen führt. Ähm, wie man auch sage ich mal, was man für verschiedene, ähm, Management äh, Styles anwenden kann, um halt, sage ich mal, die verschiedenen Charaktere, die man in 'nem Team hat, ähm, idealerweise aufs gleiche Level zu bringen, obwohl jeder 'ne andere Arbeitsweise hat. Weil ich glaube, das ist was, mit dem sehr viele Manager so 'n bisschen, ähm, straucheln, weil die haben dann, sage ich mal, so 'ne, ja, Standardlösung und sind der Meinung, die drücken wir jetzt allen auf, und dann müssen auch alle daran performen. Es ist aber, äh, meistens nicht wirklich erfolgreich, ne? Und, äh, der hat mich da auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, äh, wirklich bereichert.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, das Bild, das mir automatisch eben in 'n Kopf kam, ähm, ich weiß nicht, ob ich zu ob ich das richtig verstanden habe, ist, dass dein Mentor einen prall gefüllten Werkzeugkasten hatte, den er bewusst anwenden konnte und auch seine eigene Persönlichkeit vielleicht im Dienste der S Sache zurückgestellt hat und dann wirklich diesen diesen Werkzeugkasten bedient hat, weil du auch gesagt hast, verschiedene Rollen sind da aufgekommen und verschiedene Aufgabenstellungen, die wahrscheinlich auch unterschiedliche neudeutsch 'n unterschiedliches Skillset, ähm, notwendig machen, habe ich das richtig äh, richtig verstanden?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und eine Sache, die ich, ähm, die ich rich also die mir richtig bewusst geworden ist bei ihm, weil ich hatte vorher immer so dieses sage ich mal, dieses Mindset zum Beispiel, dass ich gesagt hab, so nach dem Motto, ähm: „Ich muss alles können.“ Jetzt so doof gesagt, klar, man kann rein praktisch nicht alles können, aber ich glaub, du weißt, was ich meine, dass man sagt, ne genau, genau, dass man einfach sagt, ja: „Ich kann davon was und davon was. Ich brauche nicht wirklich jemanden. Ich kann von allem irgendwie so 'n bisschen.“ Und was er mir beigebracht hat und das fand ich wirklich so bereichernd, ist, dass er gesagt hat: „Guck, du kannst nicht alles können. Du kannst nicht auch immer alles machen. Das wird dich auf Dauer auch ausbrennen. Du musst auf dich selber achten. Wenn du gewisse Sachen nicht kannst, gib sie ab. Das Beste, was du machen kannst auf 'ner Businessebene, vor allen Dingen, wenn du für dich selber irgendwann mal 'n Business aufbauen möchtest und, ähm, erfolgreich sein möchtest, aber trotzdem noch ruhig schlafen willst, ähm, gib gewisse Sachen einfach an Profis ab, ja? Finde dir Leute, ähm, die top sind in dem, was sie machen.“ Sagt er: „So wie ich das hier mit euch gemacht hab, ich hab euch, ähm, rausgesucht, ich hab euch quasi rekrutiert, weil jeder von euch 'n verschiedenes Skillset mitbringt. Ihr seid ja zwar alles Vertriebler, aber trotzdem, jeder von euch hat gewisse Stärken und der andere hat halt vielleicht Sachen, in denen er nicht so gut ist, was aber der andere wiederum ausfüllen kann. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich an mein Ziel komme, weil ihr euch ergänzt, weil nicht jeder nur das Gleiche kann, sondern weil ihr verschiedene, ja, Fähigkeiten habt, in denen ihr euch ergänzt und das Ganze somit wirklich rund macht und erfolgreich macht.“ Und das war richtig so 'n Aha-Moment für mich.
Ja. Ja, ja, ja. Ja ja, auf der inhaltlichen Ebene ne? Dass du da f führend bist. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Also der beste Unternehmer ist der, der einen extrem starkes Team hat und die besten Leute zu sich holt und nicht im Gegensatz dazu sein Team schwach hält, um noch mehr glänzen zu können.
100 %. ja, 100 %. Sehr schön gesagt. <chuckles>
Hast <chuckles> Kommt leider nicht von mir, aber trotzdem danke. Ähm, hast du, wenn wenn du sagst, diese Person war eine ein eine eine Bezugsperson auf der beruflichen Ebene, dann kommt automatisch ja auch so 'n bisschen ein und und und der war zunächst einmal auch dein Manager und dein Recruiter. Dieses, ich möchte nicht sagen Machtverhältnis, aber dieses hierarchische Verhältnis, das löst sich da eher dann spätestens nach der Umorganisation auf. Und selbst wenn er dann insgesamt in der Hierarchie über dir steht oder an an 'ner anderen Stelle steht, wandelt sich das Verhältnis zu dem Mentor. Kannst du da vielleicht 'n bisschen näher drauf eingehen, wie sich das Verhältnis im Lauf der Zeit auch durch die Rollen-Neudefinition geändert hat?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind halt natürlich trotzdem weiterhin im Kontakt geblieben, auch das ganze Team so mehr oder weniger, aber grade, äh, er und ich, dadurch, dass ich mich dann auch in die Richtung entwickelt habe, ähm, beruflich, äh, in das, was er schon seit Jahrzehnten quasi gemacht hat, ähm, habe ich mir natürlich da bei ihm sehr viel Rat auch geholt. Und ich glaube, er hat in mir auch so 'n bisschen die weibliche, jüngere Version von ihm selber gesehen und hat da natürlich auch sehr, sehr gerne einfach mitgeholfen und hat, sage ich mal, auch mit mir genetzwerkt und hat mir er hat mich, äh, Leuten mit vorgestellt und so weiter und so fort. Und wir sind halt, wie gesagt, einfach erst mal im guten Kontakt geblieben und ist halt auch wirklich 'ne Freundschaft draus entstanden, ja? Sodass wir sagen, ne: „Wir gehen einmal im Monat irgendwie zusammen was essen." Und ich kenne seine Familie auch, er kennt meine Familie und das ist halt also wirklich 'n richtig äh, 'n 'n richtig guter Freund geworden, ja.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Sehr interessant. Das, was du beschreibst, klingt ja so 'n bisschen nach, ähm, Inspiration auf allen Ebenen.
Mhm.
Hast du oder vielleicht hast du's bereits getan, aber, ähm, wenn man so 'n Vorbild hat oder so 'n so 'ne stark so 'n starken Einfluss hat, dass man dann sagt: „Ich habe so viel gelernt und ich möchte das selbst auch weitergeben.“, dass du selbst dann auch zu einer Mentorin geworden bist?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe das sehr an mir selber. Ich habe mich dann ähm, 1 Jahr, nachdem dieses, ähm, Berufsverhältnis geendet hat, ähm, habe ich mich auch selbstständig gemacht und habe dann angefangen, für mich auch selber zu arbeiten. Das hat mir einfach auch noch mal eben aufgrund dieses Mentoren-Verhältnisses es hat mir einfach auch noch mal so 'n bisschen mehr so 'n so 'n Boost gegeben zu sagen: „Komm, ich mache das selber.“ Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und habe natürlich zu ihm auch gesagt: „Was meinst du? Soll ich das machen? Ist das die richtige Entscheidung?“ Und ne, er sagt: „Ja klar“, sagt er. „Du kannst das“, sagt er. „Absolut“, sagt er, „geh und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, ne?“ Und, ähm, das habe ich dann auch gemacht und ich merke halt auch richtig, dass viele Dinge, die er mir mit auf 'n Weg gegeben hat, dass ich die halt auch wirklich so anwende und umsetze, weil ich einmal gesehen habe, wie's bei mir selber gewirkt hat. Ich habe gesehen, wie's bei ehemaligen Arbeitskollegen, ähm, bei mir, ähm, gefruchtet hat und dementsprechend bin ich der Meinung: Ja, da kann man halt was Gutes draus machen und das so weitergeben.
Mhm. Okay. Ja. Okay. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, o ohne jetzt in, ähm, die Privatsphäre oder in äh, in persönliche Dinge eintreten zu können, kannst du aber vielleicht so 1 oder 2 Aspekte konkret machen, ähm, wo er dir geholfen hat, ähm, dieses die dies diese Art zu übernehmen und wo du dich unbewusst oder bewusst an ihm orientiert hast? Also welche was waren so 2, 3 Aspekte, äh, wo sein Einfluss deutlich bei dir ver äh, spürbar ist?
Mhm. Mhm. Ja, definitiv, weil da habe ich habe ich einiges an Beispielen. Zum Beispiel, ähm, habe ich mich, ähm, wegen ihm auch und durch ihn da wie gesagt, er hat mir halt die Inspiration dafür gegeben, mehr aufs, äh, Recruitment konzentriert, ja? Ich habe mich dann, ähm, damit unter anderem eben auch selbstständig gemacht und, äh, wie gesagt, habe das mit ihm ja vorher auch besprochen und er hat eben auch gesagt, mit welchem Konzept ich da rangehe. Und, ähm, 'n ganz großer Aspekt dabei ist, ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir unser Recruitment-Gespräch hatten, er und ich das 1. Mal, als ich auf ihn getroffen bin, ich fand das so angenehm. Ich fand das so schön. Ich fand das so ja, einfach wirklich, es war professionell, aber trotzdem nicht auf diesem, ja, äh, unnahbaren Bereich, was man oft in Interviews hat, ne? Man sitzt in 'nem im Bewerbungsgespräch und man hat irgendwie das Gefühl, der Recruiter denkt, er ist was Besseres und wenn man ihn nicht überz ja, total, ne? Und wenn man ihn nicht überzeugt, dann hat man eh verloren, so nach dem Motto. Ähm. Und das habe ich mir in meinem Recruitment auch angewöhnt. Mir ist es essenziell wichtig und das habe ich auch Auftraggebern von mir gesagt, bespreche ich immer mit denen und so ha äh, arbeite ich auch. Ich sage: „Ähm, auch wenn ich euch als Firma vertrete, mir geht es auch um den Kandidaten. Es geht hier nicht nur darum, dass ihr einen entsprechenden Kandidaten findet, auch der Kandidat muss ein gutes Unternehmen finden. Das ist ein das ist 'ne Sache von von von 2 Richtungen. Es geht nicht nur um euch.“ Und, ähm, das ist halt was, was ich mitgenommen habe von dem, was er mir, ähm, sowohl vorgelebt hat, als auch gesagt hat, weil er hat selber jahrzehntelang, äh, 'n Recruitment-Unternehmen, ähm, gehabt. Und er hat mir selber auch gesagt, er hat gesagt: „Schau“, sagt er, „es ist mir mehr wichtig, ähm, dass jemand in 'nen Team reinpasst, der in der gewisse Char Charakterzüge hat, als dass der alles, sage ich mal, theoretisch erfüllt, was ich auf meiner Liste habe, welches Skillset der mitbringen muss“, sagt er, weil 'n Skillset kann man jemanden anlernen, das kann man ausarbeiten. Das ist nicht das Problem. Was aber das Problem ist, ist, wenn jemand charakterlich, ähm, nicht in irgend 'n Team passt, weil 1 fauler Apfel macht, ne, wie man so schön sagt, macht die ganze macht die ganze Schüssel faul. Und, ähm, das sind halt echt so Sachen, die habe ich mir total verinnerlicht und die wende ich auch genauso an.
Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. So 'n Machtgefälle. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm, mhm. Genau, genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Hast du den Eindruck, weil du jetzt über 'n 'n relativ langen Zeithorizont sprichst, dass ä er seiner Zeit 'n Tick voraus war? Das höre ich irgendwie zwischen den Zeilen so 'n bisschen durch, dass das, ähm, was Neues war oder was Ungewohntes war? Und hast du den Eindruck, dass insgesamt die Arbeitswelt, ähm, m diesen Ansatz auch zu i ihrem immer mehr macht? Also, dass es da eine gesellschaftliche oder 'ne 'ne Unternehmensentwicklung gibt, die eher in diese Richtung geht?
Ja, ja. Ja, zu 100 %. Also, zu deiner 1. Frage, definitiv war er da seiner Zeit, ähm, voraus, weil wie gesagt, man kennt diese standardmäßigen, ähm, Interviewgespräche, die entweder sind die Int Interviewer oder die Recruiter unvorbereitet oder teilweise auch wirklich sehr unfreundlich. Und, ähm, das ist halt bei ihm komplett anders gewesen. Wie gesagt, das ist das 1. Mal in meinem Leben gewesen, dass ich wirklich mit jemandem ein Gespräch hatte, was aus also wirklich ausnahmslos positiv war. Und, ähm, zum 2. auch, äh ich würde es mir wünschen tatsächlich, dass mehr Firmen darauf auch Wert legen, weil am Ende des Tages geht man ja ein ein ein Geschäftsverhältnis ein, ja? Egal, ob man jetzt Mitarbeiter ist oder ob man Firma ist, weil die Firma sagt einfach nur: „Ich muss mein Geschäft weiterführen und brauche dafür, ähm, ein ein eine Person, die 'n gewisses Skillset mitbringt, um genau diese Arbeit weiterzuführen, dass mein Laden weiterläuft.“ So und, äh, die Leute tauschen ihr Skillset gegen Geld ein. Was anderes ist es am Ende des Tages nicht und, ähm, das muss man auf der einen Art und Weise halt nüchtern betrachten, aber auf der anderen Art und Weise muss das auch für beide Seiten 'ne Bereicherung sein und nicht nur für eine Seite. Und ja, da würde ich mir halt wünschen, dass das mehr Leute so annehmen. Die Firmen, mit denen ich arbeite, sind zum Glück so, weil die meine Arbeitsweise genauso schätzen, aber, ähm, da ist definitiv noch viel Luft nach oben, da muss noch mehr passieren.
Ja. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich ich musste grad an meine Bewerbungsphasen direkt nach 'm Studium denken, als ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal in sogenannte Stressinterviews reingekommen bin in einer Vorstellungssituation. Und das fand ich damals wirklich zutiefst übergriffig und absolut unangemessen. Und es es klingt gut und es fühlt sich auch gut an, dass, glaube ich, mittlerweile diese Art von Einstellungs äh, Gespräch, ähm, immer weniger wird, sagen wir's so rum. <giggles>
Ohje. Mhm. Mhm. Ja, also i ich hoffe es, weil klar, ich kann nachvollziehen, dass gewisse Sachen irgendwie so 'n gewisses Protokoll haben müssen und je nachdem, für welchen Job man sich auch bewirbt, müssen natürlich da, ähm, gewisse Sachen gegeben sein. Aber nichtsdestotrotz, man sollte nicht vergessen, dass der Kandidat auch 'n Mensch ist. Der hat Gefühle und, äh, der muss genauso respektvoll behandelt werden und gut behandelt werden, wie man als Unternehmen sich wünscht, wie der Kandidat auftritt. Und, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ist so 'ne so 'ne zweiseitige Geschichte, ne?
Ja. Ja, ja. Und die Arbeitswelt hat sich ja auch deutlich verändert. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt Kr Recruiter oder im per perso personalnah zumindest. Was sind denn deine z dein dein Haupttipp, wenn ich jetzt diesen Weg beschreiten würde? Was als mein Mentor, was wäre so die die Quintessenz oder eine Quintessenz dessen, was du weitergeben würdest?
Ähm, sei du selbst und, ähm, behandle deine Kandidaten so, wie du als Kandidat behandelt werden möchtest.
Kant'sche Prinzip.
Ja, genau so.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Erläuterungen und die Einsicht.
Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr gefallen.
Tschau.